Aslında biraz günlük yaşamımda gerçekten, eee, dikkat konusunda eksikliğim olduğunu düşünmeye başladım ve yapmam gereken işleri biraz kendini vererek, eee, ya da böyle tam odak, eee, sağlayarak yapamadığımı fark etmeye başladım ve aslında, çevremdeki insanlar da böyle bir sorundan mü muzdarip ama ben biraz daha yoğun yaşıyorum gibi. Hani, çünkü, çok, eee, yani, yapmam gereken çok şey olduğunu düşünüp, eee, yapamamaktan ve aslında, eee, bunları hedefleyip, hiçbirinde başarılı olamamak gibi bir derdim var. Hani, başarılı olamamaktan ziyade, biraz hedefliyorum. Eee, yapmak istediğimi kendime söylüyorum, planlar yapıyorum ama, eee, o işe geçtiğimde, o yapmam gereken şeyi yapmaya başladığımda biraz, eee, başka şeylerle ilgilenmem gerekiyormuş hissine kapılıyorum. Hani, açıyorum mesela gerçekten görmem gereken bir eğitim var. Bu eğitimle alakalı herhangi bir, eee, online bir şekilde eğitim görüyorum zaten. Eee, online o eğitim esnasında, hani, bilmiyorum bir bildirim geliyor ve ben, eee, belki de ders bitene kadar o an orada olmuyorum. Eee, bu şekilde, hani, biraz daha beni, eee, olumsuz etkilemeye de başladı, hani, e, çünkü birikmeye de başladı. Yapmam gereken o şeyleri yapmıyorum ve aslında, eee, e dı şey gibi bir bulaşık yıkamamak gibi ve o bulaşıkları yıkamadıktan sonra mutfakta biraz daha o bulaşıklar birikiyor ve ben biraz daha dikkat kesilerek o tabakları yıkamak istiyormuşum gibi bir, eee, sorunum var ve bu konuyu seninle konuşmak istedim.
Hı hı. Hımm. Anladım. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hımm. Anladım. Peki, eee, özellikle eğitim konusunda mı sıkça buna, eee, denk geliyorsun, yod yoksa hayatının her alanında mı var? Yani çalışıyor musun? Çalışma yaşamında da bu, eee, dikkat problemini yaşıyor musun? Yoksa, emm, sadece akademik anlamda "Online, ııı, uzaktan eğitimle, eee, dersleri alıyorum." dedin. Yani acaba, eee, orada mı bir sıkıntı var? Yoksa, hani, dedin ya, en başta; çevremdeki insanlarda da var ama, eee, bende daha fazlaymış gibi geliyor. Yani tüm, eee, bunları sana ne düşündürtüyor ve en çok hangi alanlarda olduğunu söylersen; daha, eee, net önerilerde bulunabilirim sana.
Hı hı. Anladım. Evet. Tabii ya aslında şöyle, eee, eğitimim biraz yaptığım işle alakalı hem, eee, nasıl diyeyim hem okuyor hem çalışıyorum aslında. Ve eğitimim çalıştığım iş koluyla alakalı, yazılım sektörüyle ilgileniyorum ve hani, eee, gü sürekli güncellenen bir sektör olduğu için, eee, eğitim de görüyorum ve eğitim de aslında onunla beraber böyle bir korelasyon içinde olması gerekiyor ve bu biraz daha çok işte çoklu görev, eee, şekline bürünüyor ve burada o çok yani aslında, senin sorduğun soruyu biraz daha net bir şekilde cevaplayacak olursam, hani günlük hayatımın çoğunda böyle, odaklanmam gereken bir şey varsa ve dikkat vermem gerekiyorsa, bunda zo zor zorlanıyorum. Çünkü o an, hani, diğer yani eğitim görüyorsam işimle alakalı bir şey düşünüyorum. İşle alakalı bir şey yaparken de, hani, eğitim konusunda eksik kaldığımı düşünüp aslında biraz o noktaya kendimi veremiyorum ya da, eee, belki de onları yaparken, yani, bunların yanında da o işi ya da o eğitimi görürken, dikkatimi dağıtacak herhangi ufak bir şey, yani, beni tamamen koparıyor. Ve, eee, neredeyse hani eee, o az önceki bahsettiğim örnekte, eee, video bitene kadar, o online kurs bitene kadar, aslında geri oraya dönemiyorum ya da yapmam gereken o işte, eee, o odak koptuktan sonra hani belki bir, eee, nasıl diyeyim, telefon bildirimi ya da belki bir yakın arkadaşın, eee, bir plan yapması konusunda yardım istemesi vs. hani, onlarla ilgileneceğim diye ya da işte böyle, ufak dikkat dağıtan şeylere maruz kaldıkça, eee, geri dönme noktasında da sorunlar yaşıyorum.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hımm. Anladım. Anladım. Hı hı. Hımm. Anladım. Yani, emm, şimdi dedin ki ben, emm, işim yazılımla alakalı ve eğitim de aynı. Dolayısıyla, eee, bildiğim kadarıyla yazılımla alakalı işler, emm, yani, böyle, ııı, 8 saat çalışıp bitireyim, diyebileceğin türden işler değil diye biliyorum. Dolayısıyla, uzun saatler bu işte olmak ve, emm, ekran başında çalışmak tekrar devamında benzer, eee, konuyla alakalı, ekran başından eğitim almak, eee, acaba seni sıkıyor olabilir mi? Çünkü böyle anlatınca, eee, dikkatten çok, eee, sıkıldığın için kaçınmayla alakalı bir, eee, durumun varlığını hissettirdi sanki bana ama yanılıyor da olabilirim tabii, yani, eee, bütün gün aynı şeyi yapmak, aynı konularla ilgilenmek her ne kadar, eee, bunu severek de yapsan, eee, işin ilgi alanında da olsa, eee, kişi, her gün sürekli olarak çok uzun saatler boyunca be oturarak, ekran başında çalışarak, aynı konunun etrafında sürekli bir şeyler yapmak hem öğrenmek hem de çalışmak durumunda kaldığında, eee, sıkılmak sanki böyle kaçınılmazmış gibi geliyor ama ben böyle söyleyince bu anlattıklarım nasıl geldi sana?
Evet, tabii. Evet o da olabilir. Evet evet tabii. Aslında biraz kendime dürüst davranınca sıkıldığımda kendimi itiraf edebilirim. Yani, hani, belli bir döngünün içerisine girmişim ve nasıl diyeyim böyle bir hamsterın da o şeyin dairenin içinde koşturuyormuşum gibi bir, iii, durum da var tabii. Eee, yani eğitim ve iş noktasında büyük bir ihtimalle böyle ama şunu da eklemek istiyorum. Ya, örnek veriyorum, eee, bir belgesel açıyorum gerçekten ilgimi çeken, eee, öğrenmekten ya da izlemekten keyif aldığım o belgeseli açtıktan sonra da, eee, 15 dakika sonra belki farklı bir işle ilgilenirken buluyorum kendimi. Hani, o anda, eee, gerçekten oraya kendimi vermediğimin de daha sonra işte bu 15-20 dakika kadar sonra koptuğumda daha iyi anlayabiliyorum, eee, ama iş ve eğitim noktasında, senin söylediğin, hani, kendi kişisel olarak konuşuyorum. Eee, b çok büyük bir etken olduğunu da düşünüyorum. Hani, az önceki verdiğim örnekteki gibi böyle, o hamster sürekli o dı şeyin içinde, dairenin içinde koşturmaktan, hani, belki farkında olmadığı için sıkılmıyor olabilir ama ben dairenin içinde koşturduğunu fark eden bir hamster olarak, eee, biraz böyle, eee, sıkılmış da hissediyorum, yorulmuş da hissediyorum ama biraz daha sorunum dediğim gibi, eee, kendini vermek noktasında biraz, eee, sorun yaşıyorum.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Belki de. Hı hı. Anladım. Emm, şimdi belgesel izlerken dedin ama, eee, bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi, o da bir ekrana bakmak aslında. Yani, bir şeyi seyrediyorsun ya, hani, orada da, emm, yani, şu o noktada şunu sormak istiyorum. Yani, eee, bir şeyi ya e ç gözle yapılan bir aktivite bu. İşte, bilgisayar başındaysan, işte, eee, eller aktive, tek fiziksel hareket belki bu olabiliyor ve sürekli gözlerini ve ellerini kullanarak bir şeyler yapıyor gibi de bir, eee, anladım anlattıklarından. Şimdi o noktada şunu sormak istiyorum. Yani, fiziksel olarak ne kadar aktifsin? İşte, spor yapıyor musun? Eee, tüm bunların dışında, eee, ilgilendiğin hobilerin var mı? Arkadaşlarınla vakit geçiriyor musun? Kafanı dağıtacak sıkılmanı engelleyecek seni biraz buradan uzaklaştıracak türden, emm, bir aktivite yapmak. İş bu herhangi bir şey olabilir sevdiğin, sosyalleşme de olabilir, işte, başka türlü şeyler de olabilir. Eee, bu bu tarz şeyler yapıyor musun ve yaptığında da yine aynı şekilde mi hissediyorsun?
Nedir o? A, mükemmel. Evet. Evet, evet. Aslında çok güzel bir yerden yakaladın, hani, ben kendimdeki eksikliği bu denli, eee, fark etmemiştim. Çünkü hep bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve, dediğin gibi, bu yapmaya çalıştığım şeyler, eee, 2 duyu organıma hitap ediyor. Eee, ve ve ekranla alakalı, hani, sürekli bir şey yapmam gerekiyorsa bunu ı bir ekran ya da böyle dijital bir şeyle, eee, bağdaştırıyordum ama, eee, egzersiz noktasında, ya büyük bir d eksikliğim var diyebilirim. Hani, aktif olma noktasında öyle çok da pasif birisi değilim. Hani, daha çok, ııı, böyle atılgan ya da aktifimdir ama, hani, düzenli olarak belli bir rutin çerçevesi içerisinde egzersiz yapıyor muyum? Hayır ya da bunun haricinde sadece egzersiz değil de, hani, biraz daha böyle, eee, bu bahsettiğimiz örnekteki gibi dijital olan kısım haricinde bir şey yapıyor muyum diye soruyorsan? Ona da büyük bir ihtimalle hayır derim. Hani, sadece bunun haricinde yaptığım aktivite olarak, işte, bilmiyorum belki kitap okumak olabilir, işte, eee, yani bu çok standart şeyler ve ben bunlara da çok vakit ayırmıyorum aslında. Hani, kitap okumak diye bir örnek verdiğimde de, hani, belki haftanın 3 günü, yarım saat şeklinde ilerleyebilir ama, hani, eee, orada hem iş hem eğitim hem de kendini ödüllendirme noktasında, eee, hepsinin dijital olması da aslında büyük bir sorun ve, eee, soruna tekrar gelecek olursam, bunlar haricinde bir şey yapıyor muyum? Çok da bir şey yapmıyorum.
Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Yani, belki bu noktada, eee, biraz rutinin dışına çıkmak sana iyi hissettirebilir. Çünkü, eee, bir noktada sıkılmak da sıkılmak da bir alışkanlık hâline gelebiliyor. Çünkü, eee, o noktada da aslında farkında olmadan bildiğin en iyi şey, eee, dikkatinin dağılması, kendini sıkılmış hissetmek, eee, ve bir kaçınmaya girmek. Yani en ufak bir bildirim geldiğinde, eee, oradan uzaklaşıyorum ve tekrar dönmüyorum, dönemiyorum ya da. Dolayısıyla bildiğinin dışına çıkmak, yaptığının dışına çıkmak, eee, belki de, emm, kendini gözlemlemek için sana iyi bir fırsat verebilir. Hani, ben tüm bunları yaparken sıkılmış, eee, dikkatini veremiyor, odaklanamıyor gibi hissediyorum ama acaba böyle keyif alacağım, çok farklı şeyler yaptığında da, eee, nasıl hissedeceksin acaba kendini? Yani yine sıkılacak mısın, farklı, emm, dijital detoks bile olabilir mesela. Hani, ben ekran olmadan, eee, tüm yaptıklarımın dışında bir şeyler yapsam acaba o noktada nasıl hissedeceğim? Ama biraz daha böyle iş odaklı, öğrenme odaklı değil de, hani, eee, keyif alacağın, işte, kafanın dağılabileceği, eee, belki arkadaşlarınla vakit geçirmek, bir hobi edinmek olabilir. Tamamen rutin dışı bir şeyi hayatına katsan nasıl olur sence acaba? Yani, bu denenebilir bir şey mi senin için?
Evet, olabilir. Evet, tabii. Başka bir rutin. Hı hı, anladım. Aslında deneyebileceğimi düşündüğümde bile, eee, çok daha farklı, eee, bakmamı sağladı bu söylediğin. Hani, bambaşka bir yerden, eee, bakıyorum şu anda. Hani, çünkü, eee, ya, ben bu denli şeyi fark etmemiştim. Hani, eee, hem işim hem eğitimim hem de kendimi ödüllendirdiğim ya da günlük rutin hayatımda ilgilendiğim şeylerin bu denli dijital olduğunu düşünmemiştim. Ve bu dediğini, eee, denediğimi düşündüğümde bile biraz daha rahatlamış ve daha pozitif hissediyorum.
Eee, bunu bunu duyduğuma sevindim. Eee, tüm bunları denedikten sonra, istersen tekrar konu üzerine konuşabiliriz. Sana bırakıyorum.
Tabii. Teşekkür ediyorum verdiğin tavsiyeler i